Halo selamat bergabung kembali, Mas.
Iya, <chuckles> halo selamat kembali juga, Mas.
Mhm, iya betul, gimana kabarnya? Semangat dan sehat?
Heeh. Alhamdulillah, sehat dan semangat juga nih Mas, Masnya gimana nih? Masih semangat juga kah?
Mmm. Ah, iya, oh sama, sama semangat dan sehat-sehat juga nih. Nah, boleh nih Mas, kayaknya mumpung kita dalam kondisi yang sehat dan semangat, boleh nih Mas, kita ngobrol-ngobrol nih mungkin.
<chuckles> Iya iya. Iya. Oke, boleh banget sih, mumpung lagi semangat juga nih, apa nih?
Mhm. Nah, <chuckles> betul nih. Nah kayaknya, eee, boleh nih Mas, mungkin kita apa ya Mas, ya, kita, eee, ngobrol-ngobrol soal makanan favorit kita tuh, Mas.
Heeh. Oh oke, boleh boleh, mungkin dari aku dulu ya, eee, aku ada sih, ada makanan favoritku tuh sebenernya
Mhm, ya boleh, boleh tuh Mas, mhm. Mhm. Apa tuh Mas, kalo boleh tau, Mas?
Tuh. Eee, untuk kenapanya atau apa nih?
Oh kalo boleh tau, eee, makanan favorit Mas tuh apa, Mas? Dan ya mungkin alasannya boleh tuh, Mas.
Mas. E Oke oke, ya karena apa ya, karena dulu tuh, dari aku SD tuh, sering makan mie gara-gara di rumah tuh stoknya banyak gitu, Mas.
Mhm. Mhm. Oh. Heeh, iya iya, oh jadi mie instan ya makanan favorit Mas, ya, oh iya iya, heeh.
Terus, eee ya mie instan maksudku, itu kan walaupun gak sehat tapi <chuckles> aku seneng sih gitu.
Heeh.